Ele foi lá todo educado e falou assim: "Viu, eh, vamos participar ali de uma reunião junto comigo, que aí você já vai aprendendo como é que é, vai se ambientando". Aí eu falei: "Ah, beleza, vamos lá, vamos lá, tudo bem". Aí ele perguntou assim: "Ah, você não vai levar nenhum caderno para anotar as coisas?" Aí eu ainda brinquei e falei assim: "Não, não, preciso não, eu decoro tudo aqui na cabeça e está tudo bem".
Aham. Aham. Nossa. <laughs> Você se mostrou autossuficiente, esperto e tudo mais, é?
Né? Aí beleza, aí fomos para a reunião, passou tudo lá e tal, prestei atenção, nã-nã-nã, e tudo mais, voltamos para o setor
Aham.
e aí, né, continuamos trabalhando e tudo mais, e que que ele fez? Ele esperou um tempo passar, teve o almoço. Quando foi É exatamente, exatamente essa foi estratégia dele. Quando deu lá pelas quatro da tarde, nossa, japonês né?
Você esquecer, né? <laughs> Esperto seu chefe também, né? <laughs> Ele planejou, eh, a melhor vingança é quando você come o prato, eh, como é que é frio, né? <laughs> Hã?
Hum. Bem frio, eu esta congelado eu acho. E, aí ele chamou n é, falou viu, vem aqui rapidão. E aí ele ainda fez uma ceninha, porque ele fez o seguinte, ele: "Nossa, eu não tô lembrando de um negócio que aconteceu na reunião de hoje, eh, me lembra aí que que o fulano falou?".